Ouais, ton histoire de ton histoire de pourcentage, c'est intéressant, je me dis que pour les fausses informations, du coup, ce qui pourrait être intéressant à faire avec les gens qui y croient, heu, c'est de se concentrer sur une fausse information et de leur dire: «Écoute, on va essayer d'extraire le vrai de ce truc-là, déjà. On va voir de quelle base de vrai, ils sont partis et ensuite on décompose, on essaye de réfléchir à, heu, bah, qu'est-ce qu'ils ont extrapolé et qu'est-ce qu'ils ont inventé», en fait et je pense que ça, ça peut être intéressant pour dire aux gens: «Bah, c'est pas complètement faux mais, en fait, on part d'un truc», heu, ouais.
Ouais. Mmh. Mmh. Bah, même pour évi même pour, heu, pour éviter ce partage de de fausses nouvelles, heu, le gouvernement ou l'État, il pourrait, par exemple, heu, lancer des formations, heu, dans dans le, heu, dans, heu, des formations sur, heu, sur les fausses informations et sur son partage
Ouais. Bah, ouais, ouais. Mais ça devrait être obligatoire! <chuckles>
et et rien que le fait que de que que tout le monde sache que qu'il y a ces formations, ça serait déjà une façon de les sensibiliser et de les faire comprendre qu'il y en a, qu'il y a des fausses informations, rien que ça ce serait, heu, je pense que quelque chose.
Mmh mh. Bah, ouais. Mmh. Bah, une petite idée, heu une petite idée pour, heu, pour conclure, ça pourrait être que, heu, on imagine, on il y a un permis, heu, tu sais, il y a un code de la route et un et un permis de conduire, on pourrait avoir un permis d'information, tu apprendrais, heu, apprendrais les les règles et et comment faire. <chuckles> Je sais pas si ça te parle?
Ouais, ouais. Bah, voilà, ouais. Ouais, ouais, toutes ces petites choses. Bon, ben, écoute ça a été un super échange, heu
Ouais, c'était super intéressant.
et heu, je te dis à très bientôt.
À bientôt et puis, heu, bah, bonne bon partage d'informations.
C'est ça, allez, au revoir.
Au revoir.